Mh-mh. Quindi quindi non non gli viene voglia, uhm, di di di dire: "Vabbè, okay, oggi v r vi faccio la pizza a casa". No non è mai capitato?
Ma no guarda piuttosto, piuttosto va a coinvolgere dei suoi amici magari che hanno comprato dei forni a legna, l'hanno ins l'hanno messi in giardino, sai, un po' per le grandi occasioni, e dice: "Beh, andiamo a farci una pizzata da da tizio", sì, sì.
Ah. Eh. Sì, sì, sì, sì. Chiaro. Una pizza lì. Ah, okay, okay. Quindi, ehm, ehm, diciamo, q uhm, la pizza, ehm, ti riporta bambino, ma a che età? E e
Ma guarda, veramente, i miei primi ricordi sono quelli della pizzeria perché esisteva già quando io sono nato, quindi ci sono un po' cresciuto dentro. Il primo ricordo, in realtà, è un ricordo più sensoriale che gustativo, ecco. Non è una pizza in particolare, ma è piuttosto l'odore del lievito, ehm, quando, appunto eh, sì, sì, questo profumo molto pungente. Poi il fatto, no, sempre a dirti: “Non andare vicino all'impastatrice perché è pericoloso”, eccetera, quindi è un po' questa questa cantilena, no, che ho in testa.
Mhmm. Gli odori, gl gli molto f tra l'altro. Mh-mh. <chuckles> Ehm, e nel corso del, diciamo, de degli anni, quando sei cresciuto, uhm, hai degli altri piatti, mhmm, che in che se che se poi assaggiati o assaporati oggi ti fanno ritornare, magari, che ne so, al periodo dell'adolescenza, piuttosto al post-università, uhm, uhm, altri piatti che non siano la pizza?
Ah, beh, guarda, ehm <chuckles> per quanto riguarda la, la l'un l'uni l'università, mi vien da dire la pasta col tonno. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> La classica pasta col tonno che che che in 5 minuti è pronta e va bene per qualsiasi evenienza. <chuckles>
Ma poi volevo dire guarda, non sarà gourmet, però è buona, eh, cioè nel senso, poi carboidrati, proteine, cosa vuoi di più?
E, a assolutamente. <chuckles>